Heu, je voudrais te parler un petit peu de de ma situation actuelle, hem, mmh, voilà, notamment, heu, du fait que que je manque un petit peu de temps, heu hem, d'une manière générale, pour, heu, vraiment, heu, exercer ma passion. Heu, pour te donner plus de précisions, voilà ma passion, c'est c'est le beatmaking, je sais pas si tu connais, mais en fait, heu, je compose, heu, des musiques sur mon ordinateur. Hem, et ça fait ça fait des années que je fais ça, ça fait de longues années que je fais ça. Heu, mais, heu, voilà, malheureusement, heu enfin, malheureusement, pas du tout c'est pas du tout malheureusement, mais, c'est la vie qui a fait que, hem je m'en suis, heu je m'en suis un peu éloigné ces dernières années, parce que tout simplement, oh en, heu, j'ai j'ai j'ai j'ai q fabriqué une vie de famille. Heu, j'ai j'ai tse je me suis mis à travailler. Hem, donc voilà j'ai j'ai assumé mon rôle de père, heu, mon rôle de de de chef de famille, et heu, finalement bon, bah voilà, je me suis pas mal, heu pas mal élo éloigné de de toute cette, heu, de toute ce ce domaine musical et de cette passion. Et aujourd'hui, voilà, m j'en ressens de la frustration, heu, ça ça me manque. Heu, j'aimerais bien, voilà, réussir à à me re dégager un petit peu de temps, pour pouvoir, heu, pratiquer à nouveau, mais bon, voilà, c'est compliqué entre la vie familiale, la vie sociale, le travail, heu, la fatigue qui s'accumule, le temps de repos. Heu, voilà, trouver, heu, trouver un créneau, heu, pour pour la musique, au milieu de tout ça, bon, c'est pas toujours évident. Mais j'espère que, peut-être, en en m'en parlant avec toi, hem, peut-être qu'on pourrait trouver des des pistes de réflexion, ou moins, ou ou que, peut-être, tu pourrais me donner ton point de vue, un peu, sur cette, heu situation.
Oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui. D'accord. N oui. Mmh. Oui. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Hem, alors déjà, bah, avant avant te de te donner un petit peu mon point de vue, heu, sur, heu sur la situation, bah, je tenais à te dire: «Heu, vraiment je suis je suis désolée, heu, pour toi que tu peux pas vivre un petit peu, heu, ta passion parce que finalement, oui, au fil des années, il y a d'autres obligations peut-être qui sont venues, qui se sont un petit peu imposées à toi» et vraiment pour ça, bah, je suis vraiment désolée. Parce que c'est vrai qu'une passion, bah, c'est quelque chose qui peut animer et heu, le fait de de pas heu, de pas pouvoir, heu heu, en faire, bah, c'est vrai que ça peut également, bah, frustrer et peiner donc et vraiment pour ça, heu, je suis vraiment, heu, désolée. Alors peut-être avant de te conseiller, peut-être j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles sont tes obligations principales aujourd'hui? Quels quels sont comment comment est composée un petit peu ta journée type?
C'est ça. Et bien, heu, c'est c'est tout à fait standard, hein. C'est vraiment, heu hem u une journée heu, une journée classique, heu, avec, heu, on va dire du du lundi au vendredi bien sûr, heu, u 8 heures, 8 heures du travail, 8 heures de travail. Heu, ensuite, heu heu, voilà, il y a il y a il y a ma compagne, mon fils qui vont qui vont rentrer du travail, heu, eux aussi, heu heu, de leur côté. Et hem, mmh, voilà, ça va être heu, ça va être, hem, gestion du repas, gestion des leçons, gestion de la douche, heu, éventuellement un petit peu discuter avec ma compagne, un peu débriefer, heu, de nos journées respectives. Heu et puis, bah, très rapidement de toute façon, heu, il faut recommencer quoi. Finalement, partir se coucher pour, heu, pour retourner au travail et c'est un enchaînement heu heu, c'est un enchaînement, voilà, chaque semaine qui se suivent et et et se ressemblent.
Oui. D'accord. Oui. Oui. Mmh. D'accord. Oui, c'est vrai. Mmh mh. Oui. Oui. Oui,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 ça ça reste un petit peu, heu, une routine et je sens que c'est pas quelque chose, également, de facile. Quand tu l'exprimes, ça sent un petit peu, bah, ce côté un petit peu, heu, pesant, peut-être, heu, à cause de cette, heu, routine. Alors, est-ce que heu, donc là, tu m'as un petit peu expliqué ta semaine, est-ce que les week-ends également se ressemblent? Ou comment se passent les week-ends?
C'est ça. Et bien, les week-ends, heu, du coup, hem, il y a un autre, heu, problème qui va se poser, c'est que, heu, finalement, mon mon travail, heu, que j'effectue, heu, dans la semaine, c'est c'est un travail, heu, qui est qui est très fatiguant, heu, je travaille dans je travaille dans l'industrie, heu, métallurgique et j'ai des horaires, heu, parfois décalés, en plus et c'est des c'est du travail avec, heu, voilà, beaucoup de gestes répétitifs, heu, beaucoup de port de charge et quelque part, quand je j'arrive, quand je finis ma semaine et que j'arrive au week-end, heu, souvent, je suis, heu, épuisé, hem, du coup, voilà, je je je j'ai pas j'ai pas non plus énormément d'énergie, heu heu, déjà que j'ai pas énormément d'énergie à offrir à à ma famille, heu, alors, heu, pour pour ma passion, bah, c'est même encore un peu plus compliqué parce que, heu, voilà, il faut il faut trouver le temps de faire la part, heu, des choses pour pour tout le monde et aussi composer avec, heu, avec l'état de de forme physique. Parce que, voilà faire de la musique, heu, qu'avec la tête à l'envers et complètement fatigué, bon, c'est c'est pas les meilleures, heu, conditions, quoi. Il y a ça aussi qui se rajoute, la fatigue, quoi, finalement.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Moui. D'accord. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Bah, je comprends, hein, effectivement, tu as souligné quelque chose d'important, au final. C'est vrai que si, heu, dans la semaine, le travail mérite d'avoir des efforts un petit peu physiques et ben, finalement, heu, les conséquences, c'est que le week-end, tu peux être fatigué et et prendre le temps, ce temps du week-end pour se pour te reposer, et c'est vrai que c'est pas évident. Après, peut-être de mettre, heu, peut-être, hem, heu, ce passe-temps, heu, dans dans dans dans dans dans ta journée, dans tes journées du week-end. Alors, est-ce que, heu, ta famille, les membres de ta famille sont au courant un petit peu de cette passion? Est-ce que tu as eu l'occasion de leur partager?
Heu, oui, oui. Oui, oui, les membres de ma famille sont sont totalement au courant de ce que je fais, hein, depuis depuis longtemps, depuis depuis le début, hein, même. Hem, c'est vrai que, mmh, j'ai pas vraiment abordé, heu, ce sujet-là, de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai pas abordé, heu, ce sujet, heu heu, sous l'an sous le prisme de la de la frustration que je ressens. Heu, j'ai pas été, heu, vraiment, heu, me plaindre. Heu, j'en j'en ai pas parlé de cette manière là, mais en tout cas, ils savent ils savent très bien que j'ai cette passion, mais aujourd'hui, pour eux, heu heu, je vis mon train de vie, heu, sans sans sans f sans de frustration particulière, quoi, finalement, heu, hem, parce que, ben, je m'en plains pas, donc forcément, je leur en veux pas mais ils peuvent pas le savoir, quoi.
Oui. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Oui, c'est vrai et puis, je comprends, au final, heu, c'est vrai que, heu, hem, bah, tu as appris aussi à vivre, heu, sans, donc ça devient également, bah, routinier et peut-être qu'enfin, c'est aussi normal que tu n'aies pas eu, heu, voilà, tu tu ne leur as pas parlé, heu, de cette passion ou pas évoqué, heu, plus que ça ou de du fait que que ça puisse te manquer. Alors aujourd'hui j'aimerais savoir de quelle manière tu te rends, heu, à ton travail?
Mmh. Heu, j'y, heu, moyen de transport, tu veux dire?
Mmh. Oui.
Heu, j'y vais en voiture.
D'accord, OK. D'accord.
Ouais, j'y vais en voiture, heu, j'ai la chance aussi de de pas travailler, heu, trop trop loin de chez moi.
D'accord. Oui, bah, je je c'est vrai que ça aide, le fait de, mmh, heu, de de pas travailler, heu, trop loin de de chez soi. Tu es tu es à combien de temps de, heu, de de route?
Ah f De trajet, ah, pff, très honnêtement, heu heu, 10 minutes, maximum.
De trajet, ouais. D'accord, ah oui, effectivement oui, c'est c'est c'est, heu, quand même à côté, donc, heu, donc, heu, ça c'est c'est une chance aussi, d'avoir aussi son travail à proximité. Alors, que penses-tu de, peut-être, heu, éventuellement, heu, mettre, heu, donc, peut-être, te réveiller, un petit peu en avance? Et heu, peu qui, hem, ou peut-être, heu heu, rentrer, heu, lorsque tu rentres le soir, peut-être t'accorder, heu, une fois dans la semaine, des chronos de d'1/2 heure pour pouvoir, peut-être, pratiquer, heu, ta passion. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable?
Mmh. Ouais. Oui, oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. C'est quelque chose qui serait qui serait envisageable. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait envisageable. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment envisagé, moi, parce que, heu, c'est vrai que, généralement, j'ai tendance à raisonner en en me disant, heu,: «Quand je vais me mettre sur la musique, je vais y passer 2 heures et demie, 3 heures». Je vais y passer forcément, heu, forcément, une, heu, une longue session. Alors que, bah, non, c'est pas une une c'est pas forcé, c'est pas une obligation de faire ça et peut-être, qu'effectivement, je pourrais, en tout cas, répartir en plusieurs petites séances, hem, ce qui me permettrait, voilà de de malgré tout, continuer à exercer un petit peu ma passion, heu, sans que ça me sans que ça me prenne trop de temps sur sur mon emploi du temps. Donc, heu, oui, ça peut être une approche, heu, je pense, heu, plutôt plutôt, ouais, plutôt pertinente, plutôt saine.
Mmh. D'accord. Moui. Oui. Oui. Oui exactement, peut-être, heu, t'accorder, heu, des sessions de de d'1/2 heure hein? Dans dans la semaine, heu, 1, 2 ou 3 fois dans la semaine avoir selon ton emploi du temps, dans lequel où tu pourrais peut-être t'exercer et peut-être que dans un 1er temps, pour reprendre peut-être petit à petit, heu, ne pas, heu, le faire via un ordinateur, mais peut-être à l'aide d'une application et du téléphone portable? Peut-être qu'avec ça au fur et à mesure, petit à petit, tu vas reprendre et peut-être, ça va te donner l'envie d'aller d'exercer peut-être un petit peu plus loin? Est-ce que tu penses que ça, ça peut être une possibilité?
Mmh mh. Mmh. Oui, oui, oui, c'est-à-dire de oui, de, mmh, de pas forcément focaliser, heu, uniquement sur le travail, heu, sur sur mon ordinateur, mais, heu, mais creuser et exploiter me cette passion et ce goût pour pour la musique, heu, sur différents appareils, même si je suis pas forcément, heu, chez moi, c'est c'est pour ça que tu me parles de de de téléphone portable, par exemple, heu ouais, heu, donc oui, oui, c'est vrai, je com je comprends bien, heu, l'idée, heu, maintenant, c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup pensé. Je je travaille beaucoup, heu heu, sur, heu, sur ordi, hein, sur PC ou sur Mac, heu et c'est vrai que j'ai pas beaucoup envisagé cette possibilité de travailler de façon, heu, mobile, mais, heu, c'est une, heu, c'est une excellente perspective, en tout cas, que tu que tu m'offres là, heu et je te remercie pour ça. Ouais, c'est une, heu, c'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de voir, c'est pertinent.
Oui. Oui. Exactement, oui. Oui. Oui. Je t'en prie. Ou Oui, parce qu'effectivement, heu heu, lorsque tu peut-être, tu as des pauses avec les collègues, de temps en temps, tu peux avoir des pauses pour toi et peut-être pendant ces petites pauses, prendre ton téléphone et po potentiellement, heu-heu, faire un petit peu, heu, cette activité, ça peut être également une possibilité.
Ouais clairement, c'est vraiment pas quelque chose, heu heu, à laquelle, heu, j'avais pensé. Franchement, heu, c'est vrai qu'en plus avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, je veux dire tous les smartphones, ça marche très bien. Heu, ça ça ça fonctionne très bien, heu, donc, heu, oui, il y a toutes les applis possibles et imaginables. Je suppose en tout cas qu'il y a sûrement une très bonne appli qualitative de musique que je pourrais mettre sur mon téléphone et et qui pourrait me permettre d'effectivement ouais, heu heu, toujours m'amuser un petit peu, toujours, heu heu, conserver un petit peu un niveau de pratique, heu, pas perdre la main donc, heu, ça me semble, heu, plutôt pertinent, heu, hem, d'utiliser ce temps de pause, comme ça. Franchement, en tout cas, je trouve que c'est un conseil, heu, je trouve que c'est un conseil très sympa, très pertinent et heu, je te remercie, heu, je te remercie pour ce conseil, je pense que je vais effectivement l'appliquer et heu, je suis persuadé en tout cas que ça va sûrement, heu heu, raviver un peu la flamme chez moi et et me pousser à à en tout cas reprendre cette passion avec, heu, encore plus de cœur. Donc merci encore pour tout, heu, pour tous tes conseils.
Ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Et Exactement et heu et j'espère vraiment ben, que ça va fonctionner. En tout cas l'envie est là et ça se sent, hein et rien que l'envie, bah, déjà, heu, ça montre que tu es aussi sur, heu, sur cette voie de vouloir, heu, tester, de vouloir essayer. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner pour toi.
Merci beaucoup.